Alam mo, simula nung bata ako, mataba na talaga ako hindi na ako nangayayat. Eh, ang dami ko ng sinubukan para bumaba ang timbang, ah, pero gan'to pa rin, eh. At matagal ko naman talagang sinusubukan na kumain nang maayos, pero nakaka-frustrate kasi parang wala talagang nangyayari sa timbang ko. Tapos pakiramdam ko ginagawa ko naman ang lahat, pero hindi gumagalaw yung numbers. Minsan, tumataas pa nga, nase-stress na ako. Pero 'yun, siguro nakailang, ah, try na rin ako ng exercises, paiba-iba. May time na bumaba siya nung pandemic, pero ngayon na sinusubukan ko ulit ’yon, hindi na gumagana. Kaya ayun, nakaka-stress siya, at parang pakiramdam ko, parang kahit anong gawin ko, walang nangyayaring maganda sa ano katawan ko. Sinubukan ko ng, ah, bawasan yung kanin, bawasan yung kinakain ko, matulog nang maayos, mga ganun. Pero parang lagi pa rin talagang ganun pa rin yung ano. Ano kaya sa tingin mong, um, problema ko o sa, ah, a ano kaya puwedeng gawin ko pa para sa problema ko?
Hmm, ang gagalingan nun, so mahirap talaga siya, 'no?
Mm.
Ah, nagkakaroon ba ng pagbabago or nababawasan naman ba yung, ah, timbang mo simula nung nagsubok kang magbawas ng timbang?
Meron naman, siguro mga 1 to 2 kilos bumababa pero pagkatapos ulit ng kunyari, ah, nag-ano na ako, na parang pakiramdam ko, nanghihina na ako, eh, di parang susubukan ko ulit kumain nang maayos. Kasi nga nagbawas ako nag yeah, intermittent fasting ako, parang short term lang kasi 'yon, eh, hindi siya pwedeng gawin nang long term kasi hindi daw healthy. So gano'n yung ginagawa ko, ka gagawin ko lang siya nang for 1 month or 2 months, tapos aayusin ko na ulit yung kain ko. Tapos yun, babalik ulit siya sa dati, parang hindi siya sustainable, kaya yun yung problema ko.
Oo nga, medyo mahirap talaga. Pero ano ba yung mga karaniwang antas ng, ah, pisikal na aktibidad mo araw-araw? Kunyari sa trabaho, naglalakad ka ba, nag-e-exercise?
Mm. Ay oo, ah, kaso work from home ako kaya mas konti yung, ah, siguro mas konti yung movement ko, kaysa dati na nagtatrabaho ako on site. Dati kasi mag-co-commute ka pa maglalakad ka papunta sa sakayan, papunta sa sa trabaho kaya yun. Pero naglalakad ako tuwing gabi, 30 minutes para may movement ako, tapos nag-e-exercise din ako ng, ah, 30 minutes din na dance, kasi mahilig ako sumayaw eh, tsaka parang yun na yung pampapawis ko sa araw, pero ganun pa rin.
Ah okey, pero may mga gamot ka ba or kondisyon sa kalusugan o kaya problema sa tulog o kaya stress?
Hmm, siguro etong ah, recently this year may na nalaman ako sa health ko, meron akong autoimmune disease. Kumbaga yung sarili kong katawan parang inaatake niya yung sarili, ano siya autoimmune thyrodi thyroiditis yung tawag. Kaya minsan, antok na antok ako lagi, o kaya naman, ah, minsan parang pakiramdam ko kailangan ko pang kumain o parang gutom pa rin ako, tapos recently din nitong, ah, August lang kaka-start ko lang uminom ng antidepressants. Ah, sabi sa akin naman ng doktor na normal daw yun na kahit anong exercise ko daw ay, ano puwedeng makaano siya ng health ko na ah tumaas yung timbang ko kahit mag-exercise ako, bawasan ko yung kinakain ko, dahil sa gamot
Hmm.
na antidepressants na tini-take ko.
Okey. So alam mo, ah, naintindihan ko yung, ah, pinanggagalingan mo 'no. Sobrang stressful talaga lalo na ah nag e-effort ka, ah, at ah, sinusubukan mo lahat para bumaba yung timbang mo. Parang tingin mo, walang, ah, nagiging pagbabago, 'no. Normal lang talaga na hindi naman agad, ah, bumaba yung timbang mo. So kahit nagsisimula ka ng, ah, kumain nang maayos, hindi ibig sabihin wala siyang progreso 'no. Ah, pwede kang, ah, magsimula sa mga maliliit na adjustment. So imbes na baguhin mo agad yung buong diet, pwedeng kunyari magbawas ka muna ng mga softdrinks. Mahilig ka sa mga mahilig ka ba sa mga sweets, ah, ah, mga processed food?
Mm. Hmm. Ay naku, oo. Mahilig ako sa sweets. Parang ano siya eh, na hindi ko alam kung dahil ba sweet tooth ba ako na tao kaya mahilig ako sa sweets. Pero tina-try kong bawasan talaga yun, kasi alam kong pwede rin ako magkasakit ng diabetes. Tsaka siyempre, ‘di rin maganda yun sa overall health ko. Tataas yung sugar ko, hindi rin maganda yung ano sa dental health ko. At saka sa mental health. Kasi syempre masyadong ano yung sugar eh, ah, parang mood, ah, kumbaga na-aano niya yung mood natin. Kaya iniiwasan ko siya ngayon.
So yun, ah, medyo bawasan muna natin yung mga ganun 'no. So, alam alam naman alam mo naman na, ah, hindi talaga siya healthy sa katawan. So kung hindi kaya talagang, ah, tanggalin, siyempre, ah, mag, ah, allot ka muna ng paunti-unti na pagbabawas doon. Para hindi rin naman, ah, hindi rin naman mabigla yung katawan mo at mas pag-crave pa doon sa mga sweets at, ah, sa mga fast food, 'no. Tapos, ah, siguro, ah, siguraduhin mo rin sapat yung kinakain. 'Di sobrang konti, para hindi naman bumagal yung metabolism. Siyempre kapag sobra na naman yung, ah, pag ah, pagda-diet mo
Mm. Ayun nga, eh. Mm.
ah, yung katawan mo talaga mas lalong nagki-crave. So siyempre yung sapat din dapat yung, ah, meal mo. So, balance siya, may gulay, may protina at yung tamang carbs lang. Siyempre 'pag sobrang carbs naman nag ah, nagko-convert naman siya sa sugar, so ganun din, parang balewala.
Mm.
Ah, ang nabanggit mo kanina na nag-e-exercise ka naman 'no, nagda-dance ka naman 'no. So, ah
Hmm. Oo.
Okey naman na 'yon. At least mayro'n kang movement araw-araw. Ah, tungkol naman to sa health oo, conditions mo since nabanggit naman na na puwedeng ah, tama ba ako? Ah, puwedeng maging, ah, side effect talaga na hindi agad, ah, bumaba yung timbang mo habang nag-iinom ka ng gamot, tama ba?
Kaya nga, eh. Mm. Oo. Nabanggit ng doktor na gano'n daw. Pero siyempre kahit na alam ko na gano'n yung puwedeng side effect niya. Ah, nakakaano pa rin siya, nakakababa ng self-esteem. Kasi parang todo effort na ako. Effort ako ng effort pero walang reward. Tapos minsan iniisip ko kung may mali ba sa katawan ko o may hindi lang ako naiintindihan pa na, ah, ganto lang ba talaga ako ginawa ng, um, ng Diyos? Na parang dapat talaga ga mataba lang ba talaga ako, hindi na ba ako papayat ever? Ever since kasi hindi pa ako payat, eh, ne never ko pa na experience maging payat. Kaya parang nakakainggit siya lalo na kapag nakikita ko yung ibang tao na, na yung may mga transformation. For example si Adele, si ano Meghan Trainor yata parang pumayat na rin, 'di ba? Yung mga artista lalo na yung mga artista kasi nakikita natin sila sa telebisyon, sa komersyal, sa mga ano. Parang nakaka-ano sila, nakakainggit, nagkakaroon ako ng negatibong pananaw sa sarili ko habang nakikita ko sila.
Ayon. Mhm. Hmm, alam mo hindi lang naman ikaw yung may, ah, nakakaranas ng ganyan, so siyempre sating mga Pinoy mahihilig talaga sa mga process, sa mga sweets, so hindi lang ikaw yung nahihirapang mag ah, magpababa ng timbang. Siguro dagdagan muna ang maipapayo mai-dadagdag ko lang sa tips 'no, ah, siguro, ah, bago ka kumain subukan mong, ah, uminom muna ng tubig, ah, na try mo na ba yun, iinom muna ng tubig baka mamaya nauuhaw ka lang, ah, oo yoon. So, puwede rin 'no kung may mga cravings ka imbes na ice cream, ah, gawin mong yogurt yung mas, ah, healthier version nung mga cravings.
Mm. Totoo 'yan. Mhm. Ay, oo.
Siyempre naman at chips puwedeng gawin nuts ganun, so sa soft drinks puwede mo namang gawin na flavored water or sparkling water or plain water nalang para mas safe, di ba? Ayun para hindi ka naman napapagod sa diet kasi kung sobra mo naman siyang i-strict or i iaano yung sarili mo na o ito lang ang puwede kong kainin katulad di ba, sa yung mga anong tawag dito yung mga, um, ah, low carbs, di ba? Medyo strict yun, eh, mga low carbs mga keto diet may specific lang silang, ah, meal meal plan. So, hindi rin naman siya angkop sa lahat ng tao. So, since ikaw meron kang ibang karamdaman 'no, so mas maganda kong, ah, balanced diet, at, ah, ga mag-isip ka ng ibang alternative doon sa cravings mo na hindi nade-deprive yung cravings. So, yun try mo yun baka sakali siyang umubra sayo at unti-unting bumaba yung timbang.
Hmm. Oo, nga 'no? Oo Hmm. Mm. Hmm, magan
Kahit nakagamot ka.
Oo, maganda yung mga suggestions mo sa akin gusto ko talaga kasi maka magkaroon ng realistic na small steps basta may direksyon ako. Sige gagawin ko yung mga 'yan, unahin ko yung lalo na yung pag-inom ng tubig bago kumain para mabusog din ako o kaya ma-check ko lang kung gu baka nauuhaw lang ako hindi talaga gutom. Maraming salamat.
Walang anuman 'no, kinagagalak kong makatulong sa problema mo. Ah, iyon maraming salamat din, paalam.